これがですね、あの、ですね、お出汁が嫌いなの。もう、こんなおだ
<laughs> あ、魚が嫌いだから出汁も駄目だってことですか？へえ。
そう。そう、匂いがだめなんすよ。か鰹節の匂いとか、駄目なんですよ。
ああ。うわ、じゃ、す、割と、あ、はい、いや、美味しいまあ、味覚はね、人によりけりだから、まあ、仕方ない部分はあるんですけど、和食全般がそうすると、だめですね。
ねえ、あんな美味しいもの。 うん。 そうなんですよ。だからそこがね、もう、ほんとに、ね、って感じで、残念な感じなんですね。
ああ。
うーん。 そう。
じゃ、きょ、ん、ちょっと辛いですね、それはね。
うん。
あ、ね、お肉食べたくなくても食べることになっちゃいますもんね。
そうなんですよ。 そうなんですよ。結構ね、あの、あたし、お肉好きなんですけど、いや、食べれないですよ、そんないっぱい。
うんうん。 毎日は無理ですよね、確かにね。